Hi, chào bạn.
À. Hi, mình cũng chào bạn. Ờm, à, vâng. À, kiểu như t cho mình hỏi thử, ờ, tối nay bạn có thấy bạn thấy thế nào, còn như thấy buồn ngủ không vậy?
Chào bạn nha. Ờ Thì Ờ, mình hôm hôm nay mình thấy thời tiết, ờ, khá là khó chịu, bạn có thấy vậy hông?
Ờ. Ờ, trời hơi trời hơi mưa tí.
Ờ, mình nghĩ là, ừm, thời tiết nó thay đổi như này là do, ờ, môi trường ngày càng tệ đi á bạn.
Đúng, thì chung cũng tùy nhưng mà đúng rồi.
Ừm, thì mình
Nó giống như là cứ mỗi buổi sáng ấy, bạn có thường ra ngoài bạn hít không khí hông hay bạn hít khói đây?
Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Kiểu, mình đang ở sống ở thành phố lớn á, nên là mình thấy không khí và môi trường nó rất là xuống cấp luôn.
Như bạn À. Thật sự, cái đấy, đúng hông?
Thì mình nghĩ là á, ờ, chính phủ Việt Nam nên làm gì đó để cải thiện tình hình này, bạn có nghĩ vậy hông?
Đây, thì mình cũng đồng ý với bạn, ờ, thì chính phủ Việt Nam mình thì cũng nên hành động, nhưng mà hành động thì chưa đủ bởi vì cũng v quan trọng nhất đ phải là cái ý thức của người dân, ờ, do <chuckles> đúng vậy vì đúng vậy, nói chung khó, cái cái vấn đề này khó nói lắm.
Ừm. Đúng, đúng, ô kê luôn. Ừm. Thì mình á, bản thân mình thì mình nghĩ là chính phủ nên xây dựng mấy cái chiến lược nó mang tính dài hạn một tí, chứ không phải là chỉ có nay đây mai đó như kiểu là nay nhặt rác, mai, a, ờ, mai, a, lọc sông này kia. Bạn nghĩ thế hông?
Đúng rồi. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Mình thấy cái sông Tô Lịch đây nó tận mấy năm rồi vẫn cứ vẫn cứ sẽ nói <laughs> vẫn nói nhưng mà hiện tại vẫn, a, <chuckles> chỉ là dự định thôi.
<laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Mình nghĩ là cái sông Tô Lịch nó là vấn đề ý thức của người dân nữa, chứ không phải là cứ bỏ cả tiền trăm tỷ ra lọc là xong.
Đúng vậy. Thì đấy, nói chung là, ờ, ý thức thôi với lại cũng tùy cái hành động nữa.
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Nhưng mà mình nghĩ như thế này, ờ, chính phủ nên đặt cái luật luôn là tăng cường hệ thống pháp lý lên và kiểm soát chặt chẽ cái cái việc mà người dân sẽ phải
Ừm. Đúng. Đấy, đúng vậy. Đúng vậy, cái này mình đồng ý. Thì nhưng đúng vậy, mình đồng ý nhưng mà mình thấy mấy cái chính sách này nó vẫn chưa được đủ mạnh s đủ mạnh lắm, bởi vì cái ô nhiễm không khí, nguồn nước với lại mấy cái rác thải nhựa nó vẫn còn phổ biến nhiều lắm. Nên, a với lại cũng không đúng vậy, kiểu như, nó thiếu răn đe, kiểu như, nó thật như phạt như nó phạt, ờ, không có được căng cho lắm. Với với lại, kiểu, như thế này thế này nè, cũng có phạt, ờ, như ph ai đấy phạt đổ rác bừa bãi thì chắc nên bị bắt quả tang thì sẽ bị phạt tiền, nhưng mà đối với trường hợp bị bắt quả tang
Ô. Ừm, ừm. À. Tại vì À. Ờ. Ừm. Mình Nè, mình nghĩ là á, ờ, ừm, cái này á nó mang tính đối phó thôi, kiểu như là, người dân ý kiến thì nhà nước đặt ra luật phạt vậy thôi. Chứ, a, nó chỉ nó chủ yếu là tồn tại trên giấy tờ á, bạn có nghĩ vậy hông? Tại vì mấy cái này nó chưa tạo được động lực đủ cho người dân người ta sợ nó á. Kiểu như, bây giờ, như bạn nói hồi nãy á, xả rác thì, ờ, phạt thôi, phạt có đâu vài trăm ngàn, ai sợ?
Đúng. Đóng phi, đúng hông? Đúng thiệt, đúng vậy. Đúng vậy. Thì đấy, nó nó không nó không như Singapore, kiểu như, Singapore phạt phạt một trăm mấy chục đô cho sợ sợ x
Đúng rồi. <laughs> Đồng ý, đồng ý, phạt cả ngàn đô á chớ.
À, đúng rồi, không, mình nói mấy trăm đô còn nhẹ thôi, mình còn thương rồi chứ. <laughs> Mà trong khi đấy, là cái luật, ờ, an toàn giao thông phạt, wow!
Ừm. Đúng rồi. <laughs> Cái a yeah, yeah, nhưng mà bây giờ á, mình nên nghĩ về vấn đề môi trường trước, thì, ờ, có những mình nghĩ, ừm, mình bạn nghĩ có những biện pháp nào cụ thể mà chính phủ nên ưu tiên để giảm ô nhiễm môi trường hông?
Ừ. Đúng vậy. Ừm. Có mình nghĩ s có khá là nhiều biện pháp cụ thể, kiểu như, chính phủ nên đầu tư vào năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện năng lượng gió với lại đúng vậy, kiểu như, bớt phụ thuộc vào nhiên liệu hoá thạch. Kiểu như, nhiên liệu hóa thạch nó vẫn còn quan trọng nhưng mà, kiểu như là, thôi mình, ờ, cứ 50-50 rồi sau đấy là dần dần coi thử cái nào hiệu quả hơn. Với lại mình phải đúng vậy, đúng vậy, với lại cần phải siết chặt quản lý chất thải từ công nghiệp nữa, với lại và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng như tàu điện nè, xe buýt nè.
À. Ờ. Đồng ý luôn, đồng ý luôn! Ừm, ừm. À. Đúng rồi, đúng rồi, mình nên vừa song song sản xuất, đúng hông? Đúng, đúng. Đúng! Đúng, đúng, ờ, thì thêm một cái ý nữa thì mình nghĩ là nên cấm hoặc là hạn chế sử dụng nhựa dùng 1 lần, tại vì cái đó nó đang là rác thải chủ yếu ở Việt Nam, theo mình thấy.
Đúng! Đúng!
Thì á cái việc này á nó n nằm ở việc tăng cường rác thải, ờ, dân sinh. Còn khi mà còn cái mà kiểm soát thải á, thì cái đó nó lớn hơn rồi. Nó chính phủ phải, ờ, tự có chính sách để làm, giống như là mấy cái thảm họa như là Formosa đồ hoặc là cái cái làng làng đồng ở Bắc Ninh á.
Đúng vậy. Đúng vậy. Ồ, cái đấy, ưm đúng, đúng, đúng! Cái đấy nó hơi bị thảm họa đấy!
Đúng rồi, đúng rồi. Thì nên, ơ, cái đó nên để, ơ, chính phủ phải có biện pháp lo. Còn
Đúng. Thì cũng vậy.
Đúng rồi, nhưng
Ừm, đúng vậy. Thì nói chung là, ừm, mình nói hiện tại là vậy thôi chứ bây giờ cuối cùng vẫn là chính phủ à, ờ.
Đúng rồi, đúng rồi. Ờ.
Nhưng mà nếu như mình bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất thì cũng có thể được, rồi sẽ sẽ lan ra. Mặc dù mình cũng thấy cũng không hiệu quả cho lắm, do cũng vẫn là cái ý thức người nó ăn nó ăn vào máu luôn.
Hừm. Đúng, đúng. Nó ăn vào máu của người dân rồi, đúng hông?
Đúng vậy, thực sự luôn, tính người Việt Nam mình mà.
Ờ. Yeah, yeah. Nhưng mà á, mình nghĩ thế này, chính phủ cái cách duy nhất chính phủ có thể làm để cải thiện người dân là đưa nó về giáo dục thôi. Như là mình phải dạy người dinh người ta, mà thế hệ này không nghe thì thế hệ tiếp theo phải nghe.
Đúng! Đấy. Đúng vậy, cả như làm cho thế hệ sau <laughs> sợ sợ, l lo lắng, quan ngại. Đúng vậy.
Đúng, đúng. Như là mình thấy là cái thế hệ trẻ như tụi mình là đã bắt đầu có ý thức hơn về môi trường hơn các ông, cha ông chúng ta rất nhiều.
Đúng vậy. Đúng v như ông cha ta, chúng ta, kiểu như là, ít quan tâm môi trường cũng phải xấu, cũng phải là xấu do tại vì lúc đấy là s sẽ có những đúng vậy, kiểu như là, có mấy cái vấn đề khác cần đáng phải quan tâm nữa.
Đúng rồi. Đói khổ. Đúng rồi, đúng rồi, mình đồng ý với bạn. Nhưng mà giờ nó cấp thiết rồi, nó quá cấp thiết.
Nên giờ hôm nay khá hơn, hiện tại khá hơn rồi, đúng vậy. Hiện tại khá hơn rồi thì mình sẽ có mục tiêu khác nên cũng sao.
Ờ. Đúng, đúng, ờ, thêm một cái mặt nữa là phải, ơ, đẩy mạnh cái, ơ, trồng, ờ, ờ, trồng cây xanh, đúng rồi. Phải đẩy mạnh trồng cây xanh.
Ừm, vậy Đúng, cái đấy là chiết chiết phải trên không.
Đúng rồi.
Đúng vậy.
Mình nghĩ là mình nghĩ là nên, ơ, tạ đẩy mạnh cái trồng cây xanh nữa để không bị, ờ để cây xanh nó lọc bớt cái không khí s thải của mình á. Bạn có nghĩ thế hông?
Đúng, đúng vậy, với lại đúng, mình đồng ý với lại tạo thêm nhiều bóng râm nữa, kiểu như, cái bóng râm là nó mát mẻ rồi ê, tới đúng vậy, như nó được đúng cảm giác đúng đã lắm, c co cây nó bóng râm rồi ngồi dưới gốc cây, wow! Nó vũng
Ừm. Đúng, đúng. Á, đồng <laughs>
Cảm giác rất là khó tả, đúng vậy.
Mình đồng ý, mình đồng ý. Ờ, với lại thêm một cái nữa là mình nghĩ là người dân không nên chỉ bị chi phối bởi luật pháp á, tại vì luật pháp nó nó cứng nhắc là người ta sẽ có thiên hướng là không muốn làm.
Thiệt Ừm. Đúng, đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy, kiểu kiểu càng cấm càng làm nữa. <chuckles>
Đúng rồi. Đúng rồi, càng cấm càng làm.
Thì đấy là cũng hơi khó hiểu tí nhưng mà thật sự
Và Và cái cái việc mà không quản được thì cấm đi thì nó rất là hại, nên là mình nghĩ là nên là điều chỉnh luật sao cho khuyến khích người dân, người ta làm thế nào đó, ờ, để người ta bảo vệ môi trường một cách tự nguyện chứ không phải là luật pháp.
Ờ hết luôn, đúng. Đúng vậy. Đúng vậy. Thì, à Vâng, đúng. Nên mình đồng ý với bạn. Cũng không nên làm cũng nên làm căng nhưng mà cũng không nên cực đoan quá, thì theo mình là vậy, thì bạn có nghĩ rằng kinh tế với c kinh tế
Đúng rồi.
Thì có thể kinh cái thì bạn nghĩ phát triển kinh tế nó có thể đi cùng lại với việc bảo vệ môi trường hông?
À. Ờ.
Kiểu như làm thế nào để cân bằng hai cái đấy, bạn ơi?
Ừm, một câu hỏi rất là hay, thì mình có thể mình nghĩ là hoàn toàn có thể được thôi. Tại vì kinh tế dựa vào môi trường, nó là một loại kinh tế phát triển cực kỳ bền vững và nó có lợi cho tất cả chúng ta luôn.
Đúng vậy, ừm, thì À. Kiểu như À, đúng, v đúng. Thật vậy, ừ. À, à.
Phải, ờ mình nghĩ là Chính phủ phải có những cái khung pháp lý để khuyến khích các doanh nghiệp, ờ, gọi là, xanh, gọi là, xanh hóa những cách, ơ, loại bỏ các, ơ loại bỏ các, ơ, quy trình mà gây ô nhiễm cho môi trường.
Đúng. Vâng, vậy đồng ý. Đúng vậy. Đúng vậy. Thì nói chung mình có thể chuyển sang sử dụng những công nghệ thân thiện môi trường, hoặc đóng hộp bằng giấy, ờ, bằng giấy có thể tái chế được, rồi những ng người bán đồ những người bán đồ uống, bán đồ cà phê thì có thể sử dụng đồ ly, ờ, có thể sử dụng liên tục được, kiểu như là, ừm, rửa ly chỉ cần hơi tốn một tý nhưng mà cũng có thể tạo ra việc làm nữa. Đúng vậy, một là tái s
Ừm. Đúng rồi. Đúng, đúng. Đúng. Đúng. Tái sử dụng, đúng hông? Và mình phải có cách để mấy cái đó nó rẻ đi cho người, ờ những người thấp vẫn có thể làm được.
Đúng. Đúng vậy. Đúng vậy. Thiệt đúng, cái đấy là a, cái đó làm sao để rẻ nữa cũng là một vấn đề. Thì ít người làm nó cũng sẽ hơi đắt tý, nhưng mà cái đấy thì chắc chắn chính phủ mình sẽ có cách để xử lý và sẽ có những người s chắc chắn không có nếu mình hông nghĩ ra được thì sẽ có người khác nghĩ thay cho mình.
Đúng. Ừm. Đúng, đúng. Mình nghĩ mình nghĩ sẽ có những người cuối cùng sẽ có những người giỏi người ta quan tâm đến vấn đề này và người ta xử lý được.
Đúng vậy, thì nói chung cũng chỉ là vấn đề mà, một vấn đề thời gian thôi, mình nghĩ vậy ấy. Thì
Đúng rồi. Ờ, mình mình nghĩ như thế này, thì cái, ơ, việc mà đây là một cái, gọi là, một cái đầu tư thì Chính phủ Việt Nam bây giờ đang bắt đầu có, ừm, mức quan tâm đúng mực cho cái việc này rồi. Đó là ờ, đó là một cái dấu hiệu đáng mừng.
Thì Đúng vậy, mình cũng thấy vậy. Thì à.
Nên là
À, kiểu như ờ, ờ, ờ, và bạn cứ nói.
Ừm, bạn bạn nói trước đi. Á, à, thì mình nghĩ là á, ờ, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta á là phải, ờ, ờ, hỗ trợ chính phủ, gọi là, ờ, tuân thủ liền. Mình không nói liền nha thì mình phải, kiểu, lan truyền những cái ý thức tốt của mình nữa.
Đúng vậy. Vậy. Đúng. Đúng vậy. Vậy. Đúng vậy, à, kiểu như là, bạn nghĩ chính phủ nên hỗ trợ có nên hỗ trợ người dân áp dụng số sống xanh hông? Nếu được thì sẽ ra sao a?
Đúng. Ờ, mình hoàn toàn đồng ý, cái lối sống xanh thì chính phủ đặc biệt phải hỗ trợ người dân. Ví dụ như là cái, ơ, tối ưu tối tối thiểu nhất là túi ni-lông đi. Đúng không? Ờ, chính phủ phải hỗ trợ sao cho túi ni-lông thân thiện môi ơ, túi thân thiện với môi trường, phải có giá rẻ, ừm, ngang túi ni-lông.
À. Đúng vậy. Đúng vậy. À. Đúng. A, đúng. Đúng và giá rẻ nha thì mình, ờ, mình chưa mình chưa xài thử nhưng mà hi vọng mình sẽ thấy được hơi thở <chuckles> đúng vậy.
Đúng. Đúng rồi. Tại bây giờ mình thấy rất nhiều hộ kinh doanh người ta đang bán, ơ, với lại những cái cái hộp, ờ, thân thiện với môi trường, nhưng mà hộp này rất là đắt nên nó đẩy giá thành sản phẩm lên cao hơn.
À, đúng vậy, đúng. Cũng có thấy có hộp làm tường, mình nghe nói cũng có hộp, ờ, xốp làm từ cây cau nữa nhưng mà nó cũng hơi là đắt tí, ơ, nó đắt do nó đắt do do nó đắt do chủ yếu th làm thủ công, ờ, thì với lại mang theo cái mác, ờ, bảo vệ môi trường nữa nên thôi cái đó tăng, ơ, giá cao thì ai cũng hiểu ờ.
Đúng, yeah, nó rất là đắt, nó rất là đắt luôn. Đúng rồi. Đúng rồi, mình nghĩ là cái cái mác đó nó chỉ là một phần thôi, nếu mà chính phủ người ta hỗ trợ mấy cái doanh nghiệp nhỏ như này, thì cái mác đó chả là gì cả, dán rồi công ty tự giảm.
Đúng, đúng. Đúng rồi. Đúng vậy. Đúng vậy, nhưng như mình nói vẫn vẫn sẽ là vẫn được thời gian thôi, giờ hiện tại thì vẫn đang áp dụng dần. Như báo đài đã đăng tin cũng như tuyên truyền rồi, nhưng mà thì hiện tại thì, ờ, vẫn, ờ, thấy cũng hơi lâu tí nhưng thôi mình cứ chờ đi.
Đúng, đúng. Đúng rồi. <laughs>
Thành thử đây, thì
Đúng, đúng. Mình nghĩ là không chỉ nên, à ờ.
Đúng vậy.
Mình nghĩ là mình tụi mình chỉ có thể đợi thôi. Nhưng mà trong lúc chờ đợi tụi mình có thể, ờ, làm nhiều thứ để, ừm, cái môi trường của mình xanh cái môi trường của tụi mình xanh hơn cái đã, chứ chưa nói đến người khác, đúng hông?
À! Đúng vậy. À! Đúng vậy, đúng vậy, đúng, đúng vậy. Đúng, đúng vậy, thì nói chung bạn có biết cái quốc gia nào làm tốt trong việc bảo vệ môi trường không?
Ờ, mình nghĩ là Singapore như bạn nói á, Singapore là một trong những cái tốt nhất trong văn trong môi trường đô thị, phát triển môi trường đô thị của nó.
À, đúng rồi. Đúng rồi, thì đúng cái cái 100% thì mình thấy mấy cũng có vài nước châu Âu họ cũng l làm cũng khá ổn á.
Đúng, đúng.
Cũng không biết là do ý thức hay sao nữa nhưng mà họ sẽ có rất ít rủi do thực
Yeah, mình nghĩ là do ý thức á.
Nhưng mà những ý thức, thực ra thì cũng một ý thức nhưng mà <chuckles> gần đây mình cũng thấy ở bên đấy cũng hơi dơ dơ tí tí. Kiểu như, thành kiểu như, thành phố ở Paris á, Paris là cũng sạch đẹp, Paris đẹp nhưng mà lại gần chỗ cũng có nhiều người vô gia cư ấy, họ x đúng vậy, người vô gia cư, đúng vậy, người vô gia cư rồi xả rác, ờ, cũng hơi hơi nhiều, nhưng mà nếu bạn chủ yếu nhìn cái tháp, à, Eiffel thì thôi chắc cũng đẹp á, <laughs> nhưng bạn hông để ý hông?
<laughs> <laughs> À, Paris. Mấy chỗ rác rác nhiều, đúng hông? Ừm. Thấy. Nếu thế thì <laughs> Ờ, thì á mình nghĩ như bạn nói thôi, cái người vô gia cư người ta giống như người nghèo của Việt Nam mà ngày xưa á. Người ta không có nghĩ được gì nhiều ngoài cái vấn đề trước mắt nên người ta sẽ không quan tâm đến vấn đề môi trường.
Đúng vậy. Đúng, đúng vậy, thì nói chung là cũng khá buồn nhưng mà thôi giờ mình cũng làm được gì, thôi mình cũng đúng vậy. Thì nhìn chung phải ơ, bạn nghĩ Việt Nam có thể học hỏi được gì từ họ hông?
Hông biết là sao, đúng hông? Ờ, mình nghĩ là học từ Singapore bước đầu thì mình phải cai quản cái, gọi là, quản lý bằng nỗi sợ trước đã, nhưng mà cái đó không phải là một cách hay, lâu dài.
Đúng vậy, đúng vậy. Thực đúng vậy. Đúng vậy.
Cái cách lâu dài là mình, ơ,học từ châu Âu, đúng hông? Là phải dạy phải dạy người ta chăm đúng rồi. Phải, ừm, giáo dục các thế hệ tiếp theo và bổ cập cho các thế hệ trước nữa thì cái cái cái này nó mới phát huy tối đa tác dụng của nó được.
Đúng vậy, đúng vậy. Đúng, cả giáo dục cũng vậy. Ừm. Đúng vậy, thì mình, ờ, thấy Singapore á họ làm rất tốt, nhưng có một điều là, <laughs> ờ, đất nước của họ nhỏ á, ờ, quy mô nhỏ nên mình nghĩ là áp dụng thì dễ mà.
Ừm. <laughs> À. À, ứng dụng dễ hơn Việt Nam, đúng hông?
Đúng vậy, còn nước mình thì quy mô khá lớn, với lại chưa n kể nói dân số cũng đông nữa nên mình cũng thấy đây sẽ là một bài toán hơi khó, nhưng mà đối với nấm
Ờ. Đúng. Vậy thì vậy thì mình nên nên mong mong mong là trong tương lai nó nó sẽ bắt bắt b bắt be trước mắt là mấy cái thành phố lớn đã, đúng hông? Là như Singapore thôi, nhất chắc là mấy thành phố lớn đã.
Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy, được. Đúng, làm thành phố lớn trước, sau đấy là lan dần ra khu thành ờ, kiểu như, ngoại thành, ờ.
Đúng rồi, mấy khu lớn hơn.
Đúng vậy. Vậy thì nói chung là nói thật bạn ấy, thì sau cuộc hội thoại đây mình cũng cảm ơn bạn nhiều vì, ừm, cũng, ơ, đã thảo luận với mình về vấn cái vấn đề môi trường.
Ờ. Ừm. Không có gì đâu, bạn cũng bạn cũng chia sẻ với mình rất là nhiều thông tin bổ ích. Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều nha!
Đúng. À. À, vâng, thì nói chung, ờ, mình cũng cảm ơn bạn, giờ mình đi ngủ đây. À, bye bye, ờ.
À. À, hẹn gặp lại bạn. Xin chào! Bye bye!
Ờ, bye bye! Ờ, bye.